А, ну мой случай таков. Смотри, м, я
Так, расскажи-ка!
была относительно недавно на концерте, э, Валеры Меладзе. Мы как бы планировали, планировали с подружкой, что мы будем туда идти. Э, и мы планировали в New York ехать. А в какой-то момент она говорит: "Ой, ты знаешь, по датам не выходит у меня там с работой, а, я не смогу поехать в New York". Я уже такая думаю: "Да, ду и ладно, м". Смотри, я знала точно, что в Нью-Йорке цена примерно там 100 долларов за билет. А как бы, я себе рассчитывала на эти деньги. А она мне говорит, э: "Не получается по датам". Я говорю: "Ну и ладно, ничего страшного". Потом она мне говорит: "Слушай, уехал". Ме она мне говорит типа: "Я посмотрела, э, я тут подумала, чё я тут нас так кину двоих и тебя и меня. Вот он будет в другом городе, он чуть поближе к нам. Ам, давай к нь на него пое" Я говорю: "Конечно, супер, какая разница, где отель нам снимать, останавливаться". Э, и я знаю точно, что билеты по 100 долларов. Она, э, кидает мне сайт и там сто восемьдесят почему-то цена. Да, там 180. Я ей говорю: "Ты где такие сайты взяла?" И смотрю сайты странные, я их не знаю. Это не официальные сайты, на которых продаются. Да-да-да.
Мгм. Так. Так, допустим. Мгм. И тут появляется рекомендация. <chuckles> Мгм. Так. М. И тут новости. Ага. Так. А то есть это не что-то официальное, которое пу где продаётся?
Да-да-да. Это абсолютно какие-то в странные просто фишинговые, я не знаю, как их назвать ещё, scam, возможно. Нет, это перекупы. Я называю это перекупы, потому что они когда-то купили по 60 и сейчас перепродают по 180.
Хм. Scam? М. Мгм. Мгм. Тока на отдельной еще платформе получается я так понимаю?
Да, да, да. А, она мне кидает ещё один сайт, там чё-то 200 вообще или 240. Я ей говорю: "Ты чё? Ну, это, м, перебор. Валера молодец, конечно, но это дорого". Ам, и я принимаю решение, а зайду-ка я, м, через вкладку инкогнито. Я открываю вкладку инкогнито, пишу тоже самое Валерий Меладзе, а, Atlantic City и мне выбивает, э, 1 сайт, мне выбивает сразу официальный сайт, на котором я и до этого смотрела билеты когда-то давно по 100 долларов. И я захожу и покупаю билеты по 100 долларов. Да.
М. М. Так. И что было дальше? Мгм. Так. Ведь ну мо не 100 долларов.
То есть, те, которые она мне кидала, нам бы вышло по четы т 400 всё вместе, а, э, тут я покупаю за 200. Она говорит: "А как ты нашла такие дешевые?" Я говорю. Она говорит: "Я тебе честно говорю, я не вру тебе". Она еще оправдываться начала. Она говорит: "Ну, у меня эти сайты предлагал Гугл". Я говорю: "Я знаю, Потому что алгоритмы сейчас работают на то, чем чаще ты заходишь, ищешь какие-то билеты, значит, каждый раз тебе будет предлагать выше, выше, выше. Ну, когда-то ты сдашься и купишь, м, за 300 долларов билет".
То есть вот так он? Мгм. Мгм. Хм. Это точно. Мгм. Но оно получается, что оно и предлагало просто то, что котируется и за что заплачено больше? И это, на, э, видимо, было именно оу покупные ссылки.